Ah, kapag naririnig mo yung salitang resign o stay, ano agad yung pumapasok sa isip mo stress ba, growth o yung takot magbago? Para sa 'yo, ano ba?
Mm. Hmm, para sa akin talaga kapag ganyan resign parang tipong stress eh, yung parang gano'n. Yung hindi ka na okey sa trabaho, ganyan. Kumbaga, para sa akin noon 'yon yung parang naranasan ko din kung bakit ako umalis sa trabaho. Siguro mabahagi ko lang sa pamamagitan ng hindi na nakikita yung halaga mo sa isang trabaho, kaya parang nag-resign na ako, umalis na ako gano'n. Kasi nga may mga bagay 'di ba minsan sa kumpanya kapag di na siya pinakikita yung halaga mo, parang hindi na sila takot na mawala ka dun, parang ganun. Parang
Mm. Oy. Mm. Ah sige. Ah. Sabagay tsaka di ka na nila nire-respeto unti-unti ng nawawala yung respect. Di ba?
Mm. Oo, parang 'yon 'yon salitang respeto talaga kasi siyempre lahat naman tayo gusto natin ng increase lahat naman 'di ba, career growth ganyan. So 'yon 'di ko na nakikita 'yon do'n tas one time, ah, siyempre lahat naman tayong na-increasan lalo 'pag nakikita yung potensial natin. So, na-increasan ako ng boss ko, so meron tayong 'visor na mag-pa-proccess no'n, ganyan. So, yung 'visor ko, hindi parang prinocess 'yon, hanggang sa tatlong buwan, talagang wala akong nakuha. Totoo.
Mm. Yes. Mm. Hmm. Ay. Ang tagal no'n. So para siyang na-pending ng tat 3 months, which is approved naman na eh. So, kailangan lang talaga ng sign nung 'visor mo, supervisor mo? Bakit gano'n katagal?
Totoo. Mm, tapos malaman ayun nga hindi ko lang talaga alam. Kasi malaman-laman ko, nang time kasi na work from home ako, so, pinag-onsite na ako ng 'visor ko, 'yon pala pinag-iinitan na pala ako sa increase ko na 'yan. So, oo empleyado silang
Hmm. Ay. Pinag-iinitan ka kasi?
Mm. Ano kasi parang sabi-sabi nila inggitan daw kasi 'pag ganyan na may iniin-creasan parang gano'n. Eh may empleyado silang paborito. So ang balak nilang gawin, um, yung increase ko na 'yon pagpalitin daw kami ng paborito nilang empleyado para mapunta sa kanya. 'Yon sobrang unfair lang din talaga. So, yung na feel ko parang 'di na nakikita yung halaga ko. So 'yon na yung ano ko, kasi sapilitang contract pa eh, pinag-sign ako, mismo yung HR kakuntsaba nila. Kaya parang hmm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Ah, okey. Sinign mo pa yung anong yun, yung parang bago mong contract?
Oo, wang gano'n, kasi sapilitan talaga. Talaga no'ng pinapunta nila ako ng conference room, talagang 'andoon yung visor ko, tapos yung ipapalit sa'kin na bago, na parang matagal na daw kasi dun ba't hindi daw na-increasan, gano'n. Rinig rinig ko lang. So 'yon, sobrang unfair talaga tapos unprofessional. Mm.
Mm. Mm. Ay wait lang. Pero yung sa increase ng sahod mo, napirmahan ba yun? Napirmahan mo?
Oo, napirmahan ko din naman. Ay hindi, ni piso wala talaga kasi nga ayon na yung ginawa nila, talagang ba may balak silang hindi ibigay sa'kin. Kaya sobrang wala, unprofessional, talagang hindi kita ko hindi talaga ako mahalaga. Kahit ba magdadalawang taon na ako do'n. So, parang iniisip lang nila yung sarili nila. So, nag-decide ako mm.
I mean, nagka-increase ka? Oo. Alam mo 'yan yung 'yan yung minsan na nagiging problema o kuwento ng mga empleyado 'no. Yung parang sinasabi lagi nila na, madali lang naman yung trabaho, yung mismong trabaho maayos naman. Pero yung pinakamahirap talaga yung pakikisama kapag toxic na yung environment mo. Lalo na yung mga supervisor, yung lalo na yung mga taong inaasahan mo sana, na susuporta sa 'yo, which is nangyari sa 'yo. Pero ikaw, nung nangyari sa 'yo yun, nag-resign ka ba agad or pinag-isipan mo ng mabuti ang pagre-resign mo? Matagal mong pinag-isipan?
Totoo. Hmm. Tama. Ayun nga eh. Mm. Mm. Para sa'kin kasi 3 buwan na, na parang hindi ako nakatanggap ni piso increase, nag-immediate resign talaga ako. Kasi unprofessional ang ginawa nila sa akin, kasi ultimo HR eh, kakuntsaba nila. Sapilitan nila akong pinapa-sign ng contract no'n, para sa sabi nila talaga ngayon daw binaba 'yan, need ko raw i-sign 'yan, gano'n. So ako parang wala akong choice kung 'di pirmahan 'yon. Ka kaagad-agad, kinabukasan talaga nag-immediate resign ako. Kasi nga yung visor ko na 'yon, parang may group chat kami, na parang namamahiya na, yung gano'n. Kaya sabi ko ay mm, kaya sabi ko, "Ah okey, sige hindi na nakikita halaga ko dito." Nag-immediate resign ako. Kaya para mai-reimburse yung, ah, increase ko na 'yon, kasi siyempre mapupunta sa iba eh, sobrang unfair naman. Pinagpagudan ko din naman 'yon, so 'yon.
Mm. Hmm. Mm. Mm. <chuckles> Ah. Grabe naman 'yon. Sabagay. May pumigil sa 'yo? No'ng nag-immediate resignation ka, yung katrabaho mo before? Yung mga close mo? Anong sabi nila? Anong advice nila sa 'yo?
Meron. Oo, meron. Ano, talagang nilalaban nila ako, na talaga ah, meron kasi ako do'n na parang close na talagang matagal na do'n na medyo parang may kaya-kaya na din do'n sa ano. Nilalaban niya ako, na 'wag daw ako umalis ganito, ganiyan. Eh kaso iniisip ko, yung may handle kasi sa amin mainit na sa akin. So baka lagi rin akong 'di ba? Yung men oo, 'yun. Yung mental health ko rin iniisip ko. Kasi ano, ara aaraw-arawin niya akong ganunin tapos pinag-o-onsite niya na ako. So, 'yon kaya parang unfair, nag-immediate resign na din ako, gano'n.
Mm. Mm. Sabagay. Parang wala ka na ding peace. 'Di ba? Mm. Ayun! Buti hindi mo pina-DOLE. I mean hindi naman na umabot sa gano'n.
<laughs> Dapat. Kaso hin ini inisip ko kung kasi mara habang proseso daw. Pero ang ginawa ko na lang, yung inisip ko 'pag gawin 'yan, humanap na lang ako ng mas magandang opportunity sa trabaho. Ayo'n naman yung pumalit, hindi naman nasayang. Mm.
Hmm. So it means, dahil nga immediate resignation siya, hindi ka ready? 'Di ka ready sa sa sa mga hindi mo napaghandaan, may kapalit ba agad? Pero after no'n, ano bang ginawa mo, naghanap ka ba agad ng trabaho o pahinga muna?
Oo, hindi talaga. Mm. Nagpahinga, siguro ilang weeks para lang din ma-refresh yung utak ko, yung trauma. Kasi nakaka-trauma din siya eh. Parang na ang sakit sa hindi ka handa tapos isip mo may increase ka na, nagsaya ka na, nag-es na-excite ka na. So, biglang gano'n pa yung nangyari, parang umasa lang ako sa wala, ni piso wala talaga. Mm.
Mm. Yes. Mm. Mm. Pero kung pero kung ikukuwento mo 'yan sa ibang tao na pag sinabi mong 'di ba, yung way ng pagkakakuwento mo, 'pag may nagtanong sa'yo, "Ba't ka nag-resign kasi ba't ka nag-resign kasi may increase ka na eh," parang kung kailan ka nagka-increase tsaka ka nag-resign. Pero sa back of your story, 'yon din yung parang time na pinili mo yung sarili mo. So paano mo paano mo tinitimbang yung mga gano'ng opinyon?
Oo. Oo. Mm. Hmm, para sa'kin 'pag ano na eh, ah, siyempre, sa akin naintindihan ko may mga lalo na rin sa, ah, pamilya ko. Medyo na pressure din ako. May parang gano'n din silang komento kasi nga yun nga lang, yung nalaman nila yung pinakaistorya kasi siyempre, u una ay iisipin nila, bakit ako nag magugulat, bakit ako nag-immediate eh. So, kapag narinig nila na yung kuwento parang, maiintindihan nila kung bakit ko nagawa yun. Lalo na yung, ah, pinag-iinitan ka na sa isang kumpanya, yung mental health mo na eh, wala ka na rin peace ganyan. 'Tas yung, ah, siyempre yung environment mo, so maging opisina, ganun na. So, parang unfair, 'tas ang iniisip ko na lang din na kada increase, ay yun na lang din gagawin nila sa‘kin. So, parang walang career growth. Wala na yun eh parang inaaksaya ko na lang yung panahon ko sa kompanya na yun, parang ganun. Kaya parang sabi ko, mag-i-stay lang ako do’n sa gano'n lang salary ko, hindi na tataas, kahit anong gawin ko dito, kahit ga galingan ko pa. Parang, hanggang do'n na lang ‘yon. Parang yun yung iniisip ko no’n, gano'n.
Mm. Mm. Yes. Mm. Hmm. Mm. Yes. Mm. Sabagay, kasi the more na mag-stay di ba parang sinasabi nila, "The more na mag-stay ka sa isang sasakyan”
Mm.
Ah, mas mahihirapan ka ng bumaba. So, kung pinagpatuloy mo lang 'yon, siguro mas nahihirapan ka ng bumitaw kasi 'di ba naapektuhan na yung mental health mo. Parang mang madami ka ng magiging rason, para mag-stay kasi, um, parang magiging rason mo na inilaban ko nga, mga ganyan, kahit nakakasama na sa mental health mo, 'di ba? Mm. Eh, pero ngayon na nakahiwalay ka na sa company mo, nasa maayos ka na bang company? Okey na?
Ayun. Totoo. Tama, mm. Sobra, sobrang doble pa talaga. Kaya sabi ko na may rason kung bakit nangyari, parang gano'n. Kaya sabi ko okey na rin bless na rin ako. Kasi ang bait ng pumalit na visor, doble pa talaga yung salary ko na natanggap do'n, sobrang okey talaga. Kaya sabi ko, okey na din 'yon. Kaya pala nangyari, may ibibigay pala yung Panginoon na mas okey. Kaya 'yon pala. Mm.
Mm. Yes, mm. Hmm. Ayun naman pala. Mm. Yes. Pero no'ng nangyari 'yon, 'di ba naghahanap ka na ng trabaho, ano na yung mga criteria mo, for judging, ay hindi for judging, criteria mo para ah, makahanap ng maayos talaga na kumpanya unlike before?
Oo. Oo. 'Yon kasi, no'ng time na 'yon, ah, talagang biglaan eh. Talagang ni-refer lang ako ng kaibigan ko, kasi pandemic no'n. So wala akong choice kaila kailangan ng financial, so gino ko na. Kahit yung parang, ah, during iner ah, interview pa lang, yung HR hindi ka na komportable. Pero wala kang choice kung 'di mag-go, yung gano'n. So yung criteria ko ngayon, parang tinitignan ko muna din siyempre yung mga, nan di detalye no'ng mga papasukan ko ganyan, tapos yung mismo nag-interview kasi sakin no'n, visor din. So ang bait ng visor. Parang ramdam mo talagang, ah, maiha-handle ka talaga ng ma oo, gano'n. Tapos parang agad-agad hinired nila ako no'n, hinired ako, bigla Parang okey kaagad ako sa kanila. Tapos sinabi ko yung totoong rason kung bakit ako nag-resign, para wala ng paligoy-ligoy. Tapos parang talagang, ah, naano siya sa akin, na-touch siya na parang, "Ay bakit naman gano'n." Ba't naman gan Talagang naramdaman ko na, ah, na concern siya sa gano'ng reason ko. So parang okey sa akin 'to ha, tapos okey din yung HR, friendly din na parang ramdam mong kakampi mo, yung gano'n ka oo, talagang 'yon. Oo, sobrang kabaliktaran talaga. Kaya sabi ko okey 'to ah. Mm. Oo, tapos okey yung benefits nila, maayos sobrang okey talaga. Kaya 'yon, naging okey naman yung kinalabasan. Mas okey yung trabaho ko ngayon, gano'n.
Ah. Mm. Mm. Mhm. Mm. Ah. Yung genuine. Oo. Mm. Mm. Mm. Okey ka su super kabaligtaran, nung ano, nung past job mo na sobra kang na-trauma. <laughs> Mm. Eh, ano nga ba dapat yung unahin or i-prioritize kapag naghahanap ka ng trabaho, yun bang job satisfaction, passion mo, ah, mental health mo, or financial security? Yung kumbaga kahit hindi mo gusto yung ginagawa mo, basta maayos yung sahod o o mababa yung sahod basta ayos yung ginagawa mo, ano ba dapat?
Mm. Mm. Sa'kin talaga mm. Sa'kin ano, siyempre yung sa financial talaga. Lalo na kasi ako sa pamilya namin, kung para para sa akin, opinyon ko lang breadwinner kasi. So kailangan na kailangan ko 'yon, kaya parang yung time na 'yon hindi ko na lang din talaga iniisip yung mental health ko muna ng tatlong buwan at tiniis ko na hinayaan ko muna, kasi pandemic din parang gano'n. Sa akin, tinitignan ko talaga yun sa financial, ganyan. Kung o-okey ba 'to, kung yung tataas ba yung, ah, sahod ko dito, gano'n. Kasi ang una kong pinipirmahan, lahat naman siguro talagang titignan mo kung may increase eh. Siyempre para hindi ka lang nandiyan, para kahit galingan mo ng galingan nakikita yung potensial mo. Para la parang mag-aano ka rin, mag-go-grow ka rin na, "Ah, okey pala yung trabaho ko dito, na na-appreciate pala nila. Kasi parang 'yon din yung takda sa utak ko na na-appreciate din nila yung trabaho ko, kaya parang tina kaya parang mas gagalingan mo, parang gano'n. Mas mai-inspired ka na parang, "Ah! okey may ganito pala dito, sige mas gagalingan ko pa." Parang 'yon, yung tinitignan ko din. Oo, lalo na siyempre sa panahon ngayon mas kailangan mo talaga financial. So 'yon, totoo nam
Mm. Mhm. Mm. Ayun, oo. Yes. Mhm. Mm. Tama. Sabagay. Ah! Yes! Tama! Sa hirap ng, 'di ba, sa hirap ng panahon ngayon, dami ng nagtataasan na bilihin tapos yung government pa hindi pa masyadong maayos. Pero kailangan mo talaga ng financial security, 'di ba?
Tama. Totoo. Financial talaga. Tsaka siyempre mga benefits din, kailangan din 'yon tignan, na sobrang 'yon ang ganda naman no'ng naipalit. Sobra-sobra pa talaga. Kaya sobrang okey na okey talaga siya sa akin. Kaya 'yon. Mm.
Mm. Yes. Ayun. Eh, para sa'yo, kailan mo ba talaga masasabi na tama na, kailangan ko ng umalis?
Mm. Para sakin yung ano, yun. Hindi nakikita yung value mo o yung halaga mo sa isang kompanya. Kapag, 'di na nila ikaw na-appreciate, na kahit na anong gawin mo, parang gano’n. Kasi, may ga o kaya 'pag ano eh, hindi ka na talagang yung mental health mo, hindi na okey. Okey lang yung parang hindi ka na masaya eh, kahit papaano sige yung mga nakasama mo pa diyang, empleyado eh, okey pa eh, na parang ganun.
Hmm. Mm Mm. Pwede mo mapap mapagkuhanan ng kasiyahan. Mm.
Mhm, yun. Pero yung, 'pag dumating na yung talagang nahi ayan tulad ng nangyari sa akin, hindi na nakikita yung value mo, yung halaga mo. Talagang akin, tama na. Kasi, parang kahit anong galing ko pa dito, kahit ipakita ko pa nang ipakita dito, wala eh, hindi nila ma-appreciate yun. So, parang imbes na sayangin ko yung panahon ko do’n, hahanap na lang ako na mas okey na opportunity. Alam kong marami pa diyan. Kaya parang yun naging mindset ko. So parang, yun naging okey naman talaga. Parang hindi na sayang yung panahon ko. Sobrang okey, tapos ang babait pa ng empleyado, nagkaroon pa ako ng bestfriend do’n. Mm. 'Visor din, na okey na okey sobra. Yun, gano’n.
Hmm. Mm. Mabuti naman. Mm. Ito naman, kailan mo naman nasasabing laban pa, may matututunan pa ako dito?
Mhm. Ah yun kapag, masaya ka pa, yung parang siyempre nandiyan pa yung mga kaibigan mo, na parang nagpapalakas pa ng loob mo, na parang kahit ba ramdam ko yung 'visor ko, hindi na ako komportable. Pero parang iniisip ko na lang din na, "Sige laban pa, baka talagang may rason kung ba't pa nangyayari yun," parang gano’n. Kasi andiyan pa yung mga coworkers mo, na parang nagbibigay saya din sayo sa araw-araw. Kasi yun din yung minsan yung rason eh, kahit ba minsan pagod na pagod ka na sa trabaho, pero, masaya ka pa. Kasi, nandiyan pa sila, yung ginagawa mo mahal mo pa. Yun, 'yon kasi nangyari sakin no’n. Mahal ko pa yung trabaho ko, yun na talaga yung ginagawa ko, talagang gustong-gusto ko. Lalo na work from home pa siya. So, parang gino-go ko pa siya. Oo, yung environment.
Mhm. Mm. Yes. Mm. O 'di ba. <laughs> Parang ano kasi sa panahon ngayon, i ah, hindi ba parang mahirap na makahanap ng ganyang trabaho, na parang lahat lahat ng kumpanya sinasabi na nag-o-offer sila ng work-life balance, non-toxic working environment, tapos good salary, good compensation. Sa dami ng mga nagsasabing ganyang kumpanya, sa tingin mo, ah, bakit madami pa ding nahihirapan na tao, na makahanap ng maayos na kumpanya?
Mm. Totoo. Mm. Oo. Siguro para sa akin, base lang din sa, ah, mga kakakilala ko din o na naghahanap, 'yong standards din nila, talagang naghahanap sila ng sobra-sobrang 'yong 'yong sa salary. Iniisip nila siyempre may experience ka na eh. So parang gusto nila 'yong mas doble pa do'n, 'yong hahanapin mo, parang gano'n. Eh ako naman, sa akin hindi naman ako totally naghahanap pa mataas talaga na sobrang sahod. Basta sa 'kin 'yong may increase. Na parang para sa akin nai-inspired din kasi ako do'n. Nai-inspire ako kapag na-increase'an ako. Mas ginagaling oo, kumbaga parang siyempre pa-thank you na lang din sa kumpanya na, "Ay nai-increase'an nila ako." So, na-appreciate nila 'yong ginagawa ko. So parang, 'di ba, pal lalo kang parang magpapakitang gilas talaga, na ginagalingan mo sa trabaho. Kasi 'yon nga, nakikita 'yong value mo o halaga mo sa trabaho. Kaya parang 'yon.
Mm. Oo. Hmm. Okey. Parang mas ginagalingan, 'yan. Mm. Hmm. Mm. Fuel kasi yan eh, fuel kasi yan sa trabaho 'pag nai-increase'an ka, 'di ba?
Totoo naman. Kaya ayun mas parang gagalingan mo, mas pagbubutihin mo, gano'n. Kaya 'yon, salamat.
Oo. Mm. Ayun, maraming salamat sa ating mga usapan at labis akong natuwa kasi ang kulay ng kuwentuhan natin.
Mm. Maraming salamat.